अम, बिल्कुल मेरे लिए मुझे लगता है कि ख़ुशी ही सफलता है कहीं न कहीं जैसे जो भी कार्य आप कर रहे हो और आप उसमें ख़ुश ही ना हो, तो मुझे लगता है कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। अ, कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब मेरे साथ में अगर अपना खुद का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मैंने एक लाइफ़ में एक डिसीजन लिया था जब करियर का, तो मैंने कहीं न कहीं उस टाइम पे ना दबाव में आकर के ले लिया था। अ, जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ये बनूँ, तो फिर मैंने उ उस सी चीज़ की पढ़ा हाँ, हाँ सबके साथ होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी बट कई बार कितने लोगों के साथ नहीं होता भी है। अ, अगर वो अप अपने अ, अपनी मतलब जो वो खुद करना चाहते हैं ना, वो वही बनते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा ख़ुश रहते हैं कहीं न कहीं अपने काम में। और मुझे लगता है ना तो उस टाइम पे मैंने अपने फैमिली से ल अ, जो भी लड़ाई की, गुस्सा हुई या जो भी उस टाइम पे करके मुझे क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप चूज़ कर लोगे उनके डिसीजन से बट काम तो आपको करना है ना। एक टाइम पे पेरेंट्स चले जाएँगे या फिर पेरेंट्स को काम नहीं करना होता है। आपको करना होता है र जब तक आपको खुशी नहीं मिलेगा अपने कार्य में, तो मुझे लगता है कि आप इतने दिन तक टिक नहीं पाओगे। जैसे आपने बहुत सारे केसेज़ सुना होगा ना, कि एक आईपीएस ऑफ़िसर ने फ़ाँसी लगा ली, एक डॉक्टर ने लगा लिया, तो मुझे लगता है ये सब क्यों? कहीं न कहीं हाँ, क्यों होता है कहीं न कहीं तो वो झेल नहीं पा रहे उस सिचुएशन को वो नहीं फेस कर पाते कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है खुशी बहुत इम्पॉर्टैंट है। हुँ, हुँ, जी।
जी। हाँ। अच्छा, वो सबके साथ होता है। <chuckles> जी। हाँ, ये भी है। ये बात तो सही है। हाँ। हाँ। सही बात है। नहीं, हाँ। <chuckles> हाँ, बहुत सुना है मैंने। हुँ। अ, जी। अ, बहुत सही बात आपने बोली और अ, किसी ने कहा भी है कि अ अ, तुम्हें जो मन करता है वो करो जिसमे तुम्हारा रस है, जिसमे तुम्हें मज़ा आ रहा है। वो काम में अगर तुम कम भी कमा रहे हो ना, तुम ख़ुश रहोगे, ठीक है? और बहुत अच्छी बात की सफलता का मायने हैप्पीनेस ही है, ख़ुशी है। अ, खुशी नहीं मिली तो क्या ही मतलब ल मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत पैसा है फिर भी अ, ख़ुश नहीं है। तो ऐसा कभी हुआ कि आपको अ, सफलता मिली हो अ, आपको ख़ुशी नहीं मिली हो? ऐसा कभी हुआ है? ये क्वेस्चन थोड़ा-सा आपको लग सकता है अज़ीब पर मैं पूछना चाहूँगा। सफलता मिली हो पर आपको उसमें सफलता में उतना अच्छा नहीं लग रहा हो?
हाँ जी। <chuckles> बिल्कुल। उ, हुँ। <chuckles> अच्छा। सफलता मिले